ま、あ、そこからそれを無駄にしないで、ま、ここを学べたからオッケーみたいな感じで捉えるようにはしてますね。
うーん、ふんふんふんふん。
うんうんうん。はい。
なるほど。そうですね、転職とかは本当にね、<laughs> 後悔する人も多そうですよね。たくさんいるっていうか。へえ。
うん、うん。 そう。 そうなんそう、なんか、ね、あの、条件面だけ見たらいいけど、結局、人の問題とかね。
はい。はい。